آه طبعًا، يعني كنت باشوف بعيني أصلًا ناس بتعمل الموضوع ده وبتكسب بت بس بتكسب كمان مبالغ كبيرة، أنا لمّا طبيعتي لمّا باتعلّم أي حاجة، باتعلّم من الأجانب ب بتع باحب أتعلّم من المحتوى الأجنبي أكتر، فكنت باشوف بقى الأوه الناس اللي باتفرّج عليهم دُول، بيكسبوا 1.000.000$ مثلًا في النُّص ساعة دي، والّا مثلًا الطريقة اللي بيعملوا بيها، ولمّا بيخسروا، بيخسروا ال1.000.000$ دي برضه، بس أنا ما كنت إيه مُخّنا إحنا كبشر، ما بنشوفوش الخسارة دي، ما بنشُفش الخسارة دي.
آه. إمم. إمم. ياه! مبلغ كبير. ما بصّتش أنت للخسارة آه، أنت شايف إن هُم بس كسبوا 1.000.000$ ال الحتّة بقية الكوبّاية ما بصّتش عليه. <laughs> آه، آه.
آه ف آه ب بالضبط كده آه، فاللي هو بقى يعني إيه تمام دي حاجة بتكَسّب وكده ومش عارف إيه، فابتديت بقى أعرف الموضوع و و وأسيب وسِبت شغلي بقى خالص، وأي حد كان بيكلّمني من العُملا بتوعي القديمة أنا ب بافكس له، واللي هو يا إمّا أرشّح له حد تاني وأقول له اللي هو إيه، أنا مش فاضي وكده، يا إمّا ما أرُدّش عليه، سِبت كل حاجة وابتديت أرَكّز في الموضوع ده، ات ابتديت أتعلّم تقريبًا شهرين شهرين دي مدة مش مش كبيرة في المجال ده يعني مش كبيرة خالص، ويعني لا، لا، لأ وهو أصلًا طبيعتي أنا في أي مجال باتعلّمه أو باحب أخش فيه، ب بازهق أوي إن أنا أفضل أتعلّم وبس، اللي هو أفضل أتع ما باحبش أتعلّم إن أنا من A to Z دي، وبَعد كده أشوف الشغل بيقول إيه، باحب إن أنا أفهم الأساسيات وبعد كده أرمي نفْسي، و وأنا في الشغل بقى أبتدي بقى إيه أ أ أتعلّم العوم بقى، أشوف أنا هاحل الحاجات دي إزاي، وعملتها كذا مَرّة وبت كانت بتنفع يعني معايا، أحس إن دي طريقة كويسة.
إمم. يا خبر! إمم. ما كانتش كافيَة يعني. إمم. آه. يا خبر! بس صعب، قرار صعب جدًا يعني. آه.
في المجال ده بقى المجال بتاع البورصة ده، ده حاجة كانت حاجة غلط خالص بقى.
يعني آه.